امم. لو هي ح قالت لك أنا والله آآ، في مجتمع أنا باشتغل بس وشُغلي ده من أولويات الحياة يعني بعد ال يبقى أنت هتوافق على نظرية العمل؟
امم. والله بُصّ، أنا دماغي شرقية شوية، شرقية شوية في ناحية إيه؟ أنتِ لو هتشتغلي شغله مثلًا مش هتأثّر على بيتِك، اشتغلي، ما فيش مشكلة، لكن شغله بقى
امم. امم، امم. طَب وأنت مقتنع أصلًا إن ال الشغل مش بيأثّر عالبيت؟
آه. بصراحة هو في أشغال ما بتأثّرش على البيت، يعني أنا مثلًا بالنسبة لي أنا باقتنع مثلًا إن في شغلة مثلًا زي صيدلانية مثلًا، أنا حاسس الصيدلانية ديَّة يعني حاجة م يعني مريحة جدًا لأي بنت، بصراحة يعني، يعني أي دكتورة تبقي صيدلانية، هتبقى حلوة أوي بالنسبة لِك، هتقعدي في الصيدلية كده أنتِ مش هتشتغلي أصلًا، أنتِ هتقعدي شوية وترَوَّحي، مش هتعملي حاجة أصلًا. <laughs> يعني باحسها شغلة كده يعني بتاعة ستّات كده هوانم كده يعني، هي
امم، امم. آه. آه. آه، آه. آه. آه، آه طبعًا، <laughs> طبعًا آه آه، امم، امم. آآ، شوية، آه هوانم شوية، آه. لك
آه، هي اسمها صاحبة صيدلية، وما بتعملش حاجة يعني آآ، ده ده أقصى حاجة امّا بتشتغل، والنبي يا دكتورة ناوليني الدوا ده من عالرَّف، هتجيب له الدوا من عالرَّف وخلاص على كده. أساس يا عم افترضنا المساعدين كلّهم مشغولين هي بس لمّا تكون عاوزة تساعدهم في حاجة، والنبي يا دكتورة هاتي الدوا ده من على الرَّف هتجيب له الدوا من عالرَّف، واسمها دكتورة، وصاحبة صيدلانية، واسمها صيدلانية وم زي الفل وكنتِ فين يا دكتورة؟ كنت في الشغل جاية منم جاية منين يا دكتورة كنت م جاية من الشغل، حلو أوي عليها كده زي الفُل أوي، ده تمام ده. آه. <chuckles>
آه. آه. امم. آه، آه يعني ده لو ما فيش مساعدين أصلًا، أيوه. <laughs> آه، آه. امم. امم. آه. آه و وكده العلاقة بالنسبة لك تبقى متوازنة جدًا.
بالضبط، هي هي محقَّقة حياتها وشغالة وكُلّ حاجة، وفي نفس الوقت مش شغل مُرهِق بالنسبة لها و وفي نفس الوقت شغلانه برضه مناسبة ليها، طبعًا دي كلّه على حَسَب كُلّ واحدة طبعًا، ما بتختار برضه المجال بتاعها. امم.
امم. امم، طبعًا. امم جميل، جميل، في نهاية لقائنا أنا باشكرك شكرًا جزيلًا.